Erzähl mal von einem Menschen, der dir Kultur näher brachte.
Hm, ja, also, ich habe, äh, letztes Jahr, ähm, einen Aufenthalt 'nen längeren Aufenthalt in den Philippinen gehabt und habe da im Rahmen meines Studiums 'n Praktikum gemacht unter Straßenkindern und musste dementsprechend auch viel mit Filipinos so zusammenarbeiten. Und in dieser Zusammenarbeit habe ich gemerkt, dass da echt einige kulturelle Unterschiede so sind. Und dann gab's 'ne Person, die mich da halt so 'n bisschen dann so mehr hineingeführt hat in dieses ganze Thema.
Mhm. Ah, interessant, okay. Ja. Ah, okay, das ist natürlich dann super praktisch, ne, grade vielleicht auf den Philippinen, was dann halt wirklich ziemlich weit entfernt ist, ne? Dass man da jemanden hat, der einen in die Kultur einführt, ist natürlich echt 'ne schöne Sache, ne? Und wie lief das dann ab?
Mhm. Ähm, ja, also, ich habe die Person so getroffen, und das war eher so 'ne Person, die habe ich irgendwie spontan kennengelernt. Also, es war gar nicht geplant. Und, äh, das war richtig cool, weil die Person hat mir so sehr geholfen und, ähm, genau, hat mir einfach ihre Hilfe angeboten. Also, sie hat mich gefragt, besser gesagt, ob ich nicht, äh, mit der Zeit verbringen möchte und er zeigt mir dann so 'n bisschen, äh, paar Sehenswürdigkeiten und erzählt so 'n bisschen einfach über die Menschen, und, äh, das hat mich sehr tief einblicken lassen.
Mhm. Ja. Mhm. Ah. Okay, verstehe, interessant. Und wie wie hast du diesen Menschen da wirklich konkret jetzt kennengelernt? Also, wie wie sah so 'n bisschen so diese dieser Beginn dieser dieser, äh, Partnerschaft aus?
Mhm. Ja, doch, also, ich bin, äh, mit 'nem Mitarbeiter mit in die Kirche gegangen. Es war so ’ne christliche Organisation, mit der ich, äh, da war über diese Straßenkinder und, äh, der hat mir dann sein Freund halt vorgestellt. Er hat gesagt: „Hier guck mal, das ist der Bla bla bla und, ähm, genau, er ist 'n ganz Netter.“, und haben wir so 'n bisschen zusammen gequatscht und dann kam so heraus, dass er gerne auch Lust hat, mit mir Zeit zu verbringen und mir so 'n bisschen mal was zeigen möchte, ja.
Mhm. Ja. Ah, okay. Ah, okay. Okay, interessant. Das ist natürlich super praktisch. Und in welchem Ausmaß war das dann so? Hat er dann wirklich gesagt, so: „Ey, komm, ich nehme dich jetzt hier mal so 'n bisschen an die Hand, ne, und führe ich mal so 'n bisschen rum.“, oder wie sah das dann genau aus?
Ah, ich war so 3 Monate dort vor Ort und ich weiß nicht mehr genau, wann ich ihn kennengelernt habe, ne? Es war nicht ganz am Anfang. Also, eher so Mitte mitten mitten in diesem Praktikum und dann haben wir uns zwei, dreimal also, jetzt nicht superviel, aber superlange tatsächlich immer getroffen, und, äh, dann sah es so aus, er hat mich abgeholt mit 'nem Fahrer und dann sind wir haben wir uns 'n paar Sehenswürdigkeiten so angeguckt in der Stadt und das war richtig cool, und dann auch mal 'n Abend dann so einfach ausklingen lassen, so über 'n Rooftop, über den Dächern von Philippinen. Und dann haben wir einfach mit Bierchen und Cocktails einfach über das Leben so geredet und unter anderem auch über die Kultur dort.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, verstehe. Ah, interessant, okay. Ah. Cool. Okay, das ist natürlich dann super cool, wenn man auch vielleicht jemanden hat, mit dem man sich so auch 'n bisschen mehr versteht, ne? Also, es klingt jetzt auf jeden Fall so, als hättet ihr so 'n so 'n so 'n freundschaftliches Verhältnis dann hinterher auch entwickelt und es war nicht nur so ja, wie so 'n Fremdenführer oder so was.
Mhm. Doch, auf jeden Fall. Es war auch interessant, weil der Typ er war wesentlich älter als ich, also, bestimmt, äh ich bin jetzt so Mitte 20 und er war bestimmt Mitte 40, Anfang 50, ne? Es war eigentlich in der Hinsicht eigentlich 'n sehr ungleiches Freundschaftsverhältnis. Ähm, ja, sonst hat man ja immer so Freunde eigentlich so eher in seinem eigenen Alter, so mal 10 Jahre Abstand. Ja, und das war irgendwie sehr interessant, das so zu erleben und es war wirklich 'n freundschaftliches Verhältnis. Also, es war nicht nur ein Fremdenführer und, ja, so ’ne Zweckbeziehung, sondern ganz viel auch Persönliches so bequatscht.
Mhm Oh, okay. Okay, interessant. Mhm. Ja. Cool. Ja. Okay, das ist natürlich super toll. Und du hast gesagt, er hat dir wirklich diese Kultur richtig näher gebracht. Wie wie sah das dann wirklich aus? Also, wie kann ich mir so die Kultur auf den Philippinen vorstellen?
Mhm, also, sehr vielschichtig, muss man dazu sagen. Also, ich würde jetzt nicht sagen: „Ja, ich kann jetzt hier eine Sache nennen und dann hast du die Kultur verstanden von den Philippinen.“, sondern es gibt verschiedene Aspekte. Und ich kann dir wir können ja mit einem erst mal anfangen, den ich dir so näher bringen kann.
Oh, okay. <laughs> Ja. Mhm. Ja, klar.
Genau, das war einer, der war so, ich bin zur Arbeit gegangen und immer zu meiner festen Uhrzeit, so, weil da fängt ja der Arbeitstag an, ne, waren die Mitarbeiter nicht da.
Mhm. Ja, klar. Oh, okay.
Und dann habe ich mich gefragt: „Okay, äh, wir arbeiten doch.“ Und dann kommen die halt mal, ne, 10 Minuten später, mal 'ne 1/2 Stunde später, und ich habe gemerkt, das, äh, stört mich. Ja, also, ich habe gemerkt: „Irgendwie ist das blöd. Also, ich bin doch da und, ähm, man fängt doch z äh, nach deutscher Zeit irgendwie pünktlich an.“
Mhm. Mhm, verständlich. <chuckles>
Und das habe ich halt nicht ganz verstanden, warum die das, äh, nicht so machen, und auch so durch den Tag hat sich das auch gezogen. Man hat irgendwie nicht so 'n richtiges Zeitgefühl. Mal ist das Abendessen um die Uhrzeit, mal um diese Uhrzeit. Also, jetzt nicht im Sinne von: „Okay, 18:00 ist Abendessen, und dann gibt's das irgendwie 3 Stunden vorher oder 4 Stunden später.“ Ne, es war schon irgendwie diesen Zeitrahmen, ne, mit plus minus einer Stunde und tr trotzdem war es halt irgendwie nervig, <chuckles> ne?
Ja. Oh. Okay. Mhm. Ja, verstehe. Okay, interessant. Also, dass man da wirklich nicht dieses Pünktlichkeitsgefühl hat, ne, wie es vielleicht in Deutschland ist, dass da ja so alles getaktet ist, ne, und man immer so: „Okay, jetzt jetzt hier, jetzt da, jetzt da wieder“, ne? Sondern, dass man da wirklich die Sachen vielleicht so 'n bisschen bewusster und ruhiger angeht. Das ist natürlich so 'ne ganz interessante Herangehensweise. Und wie hast du dann reagiert so?
Mhm. Ja, ich war gefrustet, genervt, ne, also, hat einfach keinen Spaß gemacht, so. Und ich wusste ja nicht, woran es liegt, so, ne? Ich, ähm also, die können alle Englisch, ne, muss man dazu sagen, äh, die haben auch ihre eigene Sprache, aber die sind halt einfach 'n bisschen schüchtern. Und die reagieren nicht gut auf Fragen. Das ist nochmal 'n anderes Thema, ne? Ja, ähm, genau, aber das habe ich ihm halt so erzählt und er hat mir dann gesagt: „Na ja, in eurer Kultur seid ihr eher aufgabenorientiert.“
<chuckles> Mhm. Ja. Oh, okay. <chuckles> Ja.
Ja, ne, also, wir haben 'ne Aufgabe, dann wird die erledigt. Und dafür gibt's dann 'nen Zeitrahmen, 'n Anfang und 'n Ende. Und die Filipinos sind eher beziehungsorientiert.
Mhm. Verstehe. Oh, okay, interessant. Aber wenn sie du sagtest jetzt gerade, ne, die sind nicht offen für Fragen und so was. Aber wenn die Leute beziehungsorientiert sind, dann stelle ich mir so typischerweise darunter Leute vor, die sehr hilfsbereit s äh, bereit sind. Wie wie geht das denn so unter einen Hut?
Mhm. Ja, also, Hilfsbereitschaft ist eher noch mal was anderes als Fragen stellen, ja? Ein Fragenstellen im Sinne von: „Warum macht ihr das? Wieso nicht so? Was habt ihr euch dabei gedacht?“ Ist eher ein
Ach, Thema Effizienz.
Genau zum Beispiel jetzt, ne, das eher ein Infragestellen als jetzt ein umf um Hilfe Bitten, ne? Das ist noch mal 'n Unterschied, genau.
Ah, okay, mhm. Okay, jetzt versteh ich's, mhm.
Genau, beziehungsorientiert bedeutet halt in der Kultur: Äh, ja, du quatscht halt mit jemandem und wenn das halt länger dauert, dann nimmst dir halt die Zeit dafür und dann verschieben sich halt deine Aufgaben. Und du baust halt deine Aufgaben um die Beziehung herum und nicht, wie wir Deutsche es tun, deine auf also, deine Beziehungen um die Aufgaben herum, jetzt ganz übertrieben gesagt, ne? Also, jeder Deutsche wird auch sagen, dass Beziehungen wichtig sind und man sie braucht, aber das ist sozusagen die Kernessenz von jeder Kultur so 'n bisschen. Also, sehr pauschalisiert, aber ich habe gemerkt, dass das tatsächlich so ist so, ja.
Ja, verstehe. Mhm. <chuckles> Verstehe, ja ok. Mhm. Ja, verstehe. Okay, und das ist natürlich interess 'n 'n interessanter Ansatz, ne? Und ist es dann wirklich so, dass das dann wirklich dieses, äh diese Einstellung da wirklich so verallgemeinert ist, ne? Also, du sagtest jetzt, ähm, auch bei der Arbeit kriegt man immer wieder mit, dass die Leute einfach zu spät kommen und so was, ne? Aber das ist das ist ja dann irgendwie wieder normal, ne, wenn es dann wirklich alle so machen? Haben die dann irgendwelche Probleme dadurch, dass es dann wirklich so 'n bisschen so, ja 'n bisschen entspannter da zugeht oder, glaubst du, die haben sich wirklich so darauf angepasst, dass da alles aber auch so gut läuft, wie es läuft so?
Mhm. Also, auf jeden Fall haben sie Probleme. <laughs> Äh, also, die habe ich auf jeden Fall auch gesehen und genauso würde ich sagen, dass die Deutschen auch 'n Problem haben, wenn die nur aufgabenorientiert so sind. Ne, also, ich will nicht sagen, dass die eine Kultur besser ist als die andere. Ich glaube, ja, der Weg ist, voneinander zu lernen und das Gute zu behalten und das Schlechte irgendwie so zu justieren, dass es halt gut läuft. Und ich habe gemerkt, dass auch in diesem Mitarbeiterstamm von Leuten von Philippinos auch Deutsche arbeiten.
<laughs> Okay. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm, okay.
Ja, also, das ist 'ne Initia Init Init ah, wie nennt man das noch mal. Also, es wurde Initiative von Deutschen gewesen vor Jahrzehnten, ne, die es da gegründet haben und deren Ziel war, das aber in philippinische Hände zu geben. Na ja, also, dass jetzt endlich, äh, die selber in der Lage sind, sich um die Straßenkinder zu kümmern, und nicht immer Hi Hilfe und Gelder von außen brauchen.
Initiative? Mhm. Okay. Mhm. Mhm, okay, verstehe. Also, man man gibt den Leuten dann so 'n gewisses Grundgerüst und ü übergibt dieses Grundgerüst dann hinterher einfach an die Menschen dort, ne? Okay, das ist natürlich dann 'ne 'ne schöne Taktik einfach, ja?
Mhm. Vor allem, ich glaube, das ist super wichtig auch für die Filipinos, dass sie merken: Sie sind gebraucht. Sie können etwas, was nicht andere können.
Mhm.
Und trotzdem braucht es, äh, auch, äh, Mitarbeiter, äh, aus Deutschland oder manche waren auch aus Amerika, von 'ner anderen Kultur. Also, das ist 'ne Bereicherung und, äh, die bringen noch mal frischen Wind, sage ich mal, rein. Und ich würde auch sagen, wir in Deutschland können auch, äh, Mitarbeiter gebrauchen aus anderen Kulturen, die dann auch noch mal so zeigen, was bedeutet, Beziehung zu leben und wie das auch guttut für die Arbeit. Ne, die Filipinos gehen super gerne zur Arbeit, weil da ihre Beziehungen sind. <chuckles>
Mhm. Ja. Ja, klar. Mhm. Ah okay, schön. Okay, das ist natürlich cool, dass man dann so interkultural einfach von einander lernen kann, ne und jeder so vielleicht 'n bisschen was anderes macht, als der andere kennt und dass man sich dann auch wirklich im Endeffekt somit bereichern kann gegenseitig.
Mhm. Doch, also, ich habe das als absolute Bereicherung auch gesehen dann im Nachhinein. <chuckles> Na ja, also, in dem Moment noch nicht, weil mir so der Weitblick da so gefehlt hat. Aber jetzt finde ich das richtig cool und merke auch, wie gut es mir getan hat, mal dieses Beziehungsmodell so kennenzulernen.
Schön. Mhm. Mhm. Ja, verstehe. Okay, interessant. Und dieses Verhältnis, ne, mit diesem mit diesem älteren Herrn, der dir die Kultur näher gebracht hat, ne? Hast du ihm denn auch so immer so 'n paar s also, hast du's so verglichen mit ihm? Hast du ihm dann auch so 'n bisschen die deutsche Kultur näher gebracht oder war wirklich der Fokus auf der philippinischen Kultur dann?
Mhm. Also, man muss dazu sagen, dass er als Person schon sehr viel um die Welt herumgekommen ist. Das ist für Filipinos auch eher selten so. Er hat jetzt viele Jahre in Amerika gelebt und arbeitet immer noch mit Amerikanern so gemei zusammen und dadurch war ihm schon vieles auch vertraut, was ich irgendwie so gesagt habe und deswegen hat er sich, glaube ich, auch meiner angenommen und mir sozusagen Hilfe geleistet.
Ah, okay. Mhm. Mhm. Ah, interessant. Okay. Ah, okay, das ist natürlich dann super nett. Und dann war dein dein dein restlicher Aufenthalt also, wie lange bist du so insgesamt dageblieben dann?
Ich war insgesamt 3 Monate am Arbeiten und habe dann noch mal so 2 Wochen Urlaub gemacht.
Mhm. Ah, schön, okay. Und war das dann mit diesem Kollegen dann wirklich so, dass du es dann nur so auf dieser also, du ne, du hast ja schon gesagt, ne, dass du da dass, das so durch die Arbeit zustande kam, ne, aber dass sie auf jeden Fall auf dieser freundschaftlichen Ebene dann unterwegs war. Warst du dann auch auch in deinem Urlaub so gut mit dem und hast noch 'n bisschen was mit dem unternommen?
Genau. Mhm. Ehrlich gesagt nicht. Also, wir haben uns dann noch mal getroffen und uns auch verabschiedet und es war für die Zeit richtig schön, aber es war jetzt keine Freundschaft für's Leben. Also, es war 'ne Freundschaft auf Zeit und sollte es noch mal irgendwie passieren, dass man sich wiedersieht, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen und ich könnte mir auch vorstellen, noch mal was mit ihm zu unternehmen, aber ich bin kein Fan davon, ähm, ja, Leuten irgendwie das äh, Himmel auf Erden, sage ich immer so, so zu versprechen und ist einfach super unrealistisch, ne? Also, andere Zeitzonen, ne, anderer Kontext, so und genau, da war ich einfach so und habe gesagt: „Hey, danke für die Zeit, hat mir super geholfen, bist 'n toller Kerl, äh, vielen Dank“, und das hat er halt auch gesagt.
Nein? Okay. Ja. Ah, okay, verstehe. Schön. Mhm. Verstehe. Mhm. Okay, fair. Also, war man sich da einfach wirklich so einig, ne, so: „Okay, wir müssen jetzt vielleicht hier nicht irgendwie 'ne 'ne Fernfreundschaft oder so aufrecht erhalten, ne, sondern wir haben so cool voneinander profitiert, ne? Wir gehen so im Guten so vielleicht auseinander." und dann gibt man sich die Hand und dann ist auch okay so.
Mhm. Ja. Voll. Und ich glaube, das ist auch gut. Das ist auch gesund, glaube ich, solche Freundschaften noch wahrzunehmen, dass es die gibt und trotzdem bin ich auch 'n Fan von tiefen Wurzeln bei Freundschaften, tiefen Beziehungen, aber es darf auch mal so 'ne Freundschaft auf Zeit sein.
Okay. Ja. Ja. Okay, ja, natürlich, ne? Da die die gesunde Balance zu finden, ne, ist natürlich dann auch wahrscheinlich immer der bessere Weg. Und dass das dann für dich klappt, ist natürlich 'ne super Sache. Und wie ist das jetzt, ähm, gewesen? Was was gab's noch so vielleicht so für kulturelle Sachen, die mich jetzt vielleicht auch überraschen würden noch? Also, n natürlich, das ist schon lustig mit dem, dass, äh, Leute da ja einfach zu spät kommen oder so 'n bisschen mehr diesen Fokus auf diese Beziehung legen, ne, weil das kennt man ja hier wirklich gar nicht so. Ähm, gab's dann denn noch irgendwas, was so mich überraschen würde?
Mhm. Mhm. Also, da gibt's ganz, ganz viel, will ich dir sagen. Ähm, eine Sache, die ich dir noch so erzählen kann, wäre, ähm, dass zum Beispiel da ganz wenig geplant wird. Ja, also, da wird nicht so wirklich strukturiert und, äh, ich muss ich will das Ich kürze das mal so 'n bisschen ab, ja. Ähm, und die Kurzfassung ist, äh, in den Philippinen gibt's keine Jahreszeiten und in Deutschland schon.
Mhm. Oh, okay. Ja, ja, klar. Ah, oh. Ja.
Natürlich gibt's so was wie eine Regenzeit, aber es gibt nicht diese klassische, okay, Winterzeit und dann kriegst du kein Essen mehr. Und wir Deutschen, wir planen halt, ne? Und, äh, da gibt's halt die Seasons, wo man säht und wo man erntet. Und in den Philippinen kannst du jederzeit Essen haben und pflücken. Und heutzutage ist ja auch für uns Deutschen so, du kannst jederzeit Essen haben, ne? Also, du gehst in den Supermarkt im Winter und kriegst ein Essen da. Aber das ist so unterbewusst in der Kultur so verankert, dass sie halt auch dann auf der Arbeit nicht so sehr planen. Ne, die
<chuckles> Okay. Mhm. Ja, verstehe. Mhm. Ja, genau. Ah, okay, interessant.
die gehen dann zur Arbeit und dann fragen die sich: „Okay, was könnt man heute denn so machen?“ Und die die schauen gar nicht so langfristig irgendwie dann auf auf Dinge drauf, ne, also, so 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, sondern es müssen dann eher so die Deutschen dort machen und die Leute da so unterstützen und dabei helfen.
Ja. Mhm. Okay, interessant. Okay, das ist natürlich spannend, dass es dann vielleicht so von früher einfach noch so war, dass man sich jetzt so dran gewöhnt hat. Okay, das ist natürlich interessant. Ich dank dir echt herzlich, dass du mir so 'n bisschen die Kultur von den Filipinos näher gebracht hast. Es hat mir sehr Spaß gemacht und ich wünsche dir noch 'n schönen Tag.
Mhm. Ja, doch, war richtig cool, noch mal so in alten Erinnerung so zu graben und vor allem auch diesen Freund dann noch mal in Erinnerung zu bekommen. Danke dir.